Guau. Entonces, ¿qué crees que ha cambiado? Me comentabas, de que antes, eh, no te se te hacía mucho más fácil, ¿no? El tema de como que la creatividad fluía más. ¿Qué crees que ha cambiado, o por qué crees, que como que ya no hay esa como que esa esa presa, ¿no? Esa esa represa de creatividad. ¿Por qué crees, que como que que se secó? ¿Qué qué crees, que pudo haber afectado eso? Tal vez, como que quieres cambiar de enfoque, pero no sabes cómo aproximarte, o bueno, quieres tal vez, eh, hablar de otras cosas, experimentar otras cosas, o también, otra fase.
Yo pasó, bueno, que viene alimentado con esto, de la red social, el hecho de estar, eh, siguiendo a <clears throat> a otros artistas que están empezando, a a músicos, también, que están haciendo cosas, en el día a día. Obviamente, también sigo a todos los famosos, y los que están ya, como más pegados.
Mm.

Ujú. Totalmente. Y también una una una pregunta, eh ¿utilizas bueno, entras en Instagram a través de tu de tu celular o a través de la de la computadora también o
Sí, principalmente mi celular, en el en la computadora no no no utilizo, por suerte, eh, Instagram, no no tengo acceso a Instagram desde la computadora, como que lo suelo hacer más desde el desde el celular.
<chuckles> Okey, bueno, entonces eso sí sería como que interesante, ¿no?, ver como que, gestionar un poco más por el el tema del vehículo, porque en sí el entorno de Instagram es como que es muy fácil, ¿no?, perderse ahí, entonces como que gestionar como que el vehículo, ¿no?, o o en este caso el teléfono, ¿no?, para hacerlo un poco más restrictivo sería una muy buena opción, ¿no?, o sea, creo que eso realmente te podría ayudar y bueno, cumplir con esas como que con esos objetivos que tienes en cuanto a tu a tu música, ¿no?
Mm. Totalmente, y y sí e es escalofriante, porque me acuerdo que en Instagram una vez como que bueno, se se puede seguir haciendo y cuando estuve como más metido en esto de de este círculo vicioso, digamos, en el que estaba constantemente viendo la, eh bueno, la las publicaciones que salían, me metí en algo que era, no me acuerdo exactamente el camino, pero que te mostraba el tiempo total que uno pasaba como en el día, y me acuerdo que una vez llegué como a las 3 horas y y ahí fue como que me empezó a caer la teja y me dije: "No, algo está mal, o sea, no es posible que yo pase 3 horas en el día metido ahí y que no soy capaz de poder, bueno, hacer lo que lo que más me apasiona, que es la música", y y sí, tengo que cuidar, como tú dices, eh, estar muy pendiente y muy atento al hecho de restringir el vehículo con el que más consumo Instagram, que en este caso es el
Ujú. Ujú. Ujú. Ujú. Claro.
y el celular, completamente de acuerdo, sí, porque porque sí, la verdad, eh, termina representando algo que que me nubla completamente, me nubla también el juicio que tengo de la bueno, la creación que quiero llevar a cabo y y como que teniéndolo ahí, eh, <chuckles> es demasiado, demasiado peligroso y la tentación está demasiado latente, así que yo creo que voy a cosirme de una de estas cajitas, voy a poner las notificaciones fuera y claro, intentar descentrarme y reenfocarme como lo he estado haciendo con la música, y, mm, y nada, bueno, por tu tiempo, por tu buena onda, por tus consejos, te quería agradecer mucho y y bueno, te estaré contando cómo me va.
<chuckles> Ujú. Claro. <chuckles> Perfecto, yo quedo atento a cualquier cosa, de nuevo felicitarte porque sigas tu pasión y y ánimo. <chuckles> A romperla.
Muchas gracias. Muchas gracias, amigo, que tengas un excelente día, cuídate.